Ah, esse prato que a gente comia, eu não lembro o nome, não sei se era o chucrute, eu não lembro qual era o qual era o prato. Mas era como se fosse um um bife de porco empanado, era meio que isso, assim, pelo que eu entendi. Mas, ah, eu acho que eu não faria, assim, acho que no máximo eu eu gosto mais do frango empanado, sabe, tipo, um frango à milanesa, do que um
Hum. Uhum. Hum, certo. Uhum. Não, né. <laughs> Hã, e você faz, então, esse frango à milanesa, é?
Ai, eu já tentei 1 vez só, mas não deu muito certo. <laughs> Tem que pegar a prática ainda, tenho que tentar mais 1 vez.
<laughs> Não foi tão f não tão foi tão f como carbonara, né.
Uhum. É, esse eu não tentei de novo não.
Ai. <laughs> Entendi. E você tem algum ritual hoje para escolher, você falou do da dica da internet, tem algum aplicativo, ou segue mesmo alguma página? Qual é a dica, hoje, pra manter, <clicks tongue> hã, boas escolhas de de repensar viajar isso, boa. Boas experiências, em viagem.
Uhum. Boas experiências, né. Olha, vou te deixar devendo essa, porque nem eu sei. <laughs> Porque assim, o que acontece é que eu sou uma pessoa muito indecisa, e aí e eu sempre tenho medo de estar, tipo, que alguém está passando a perna em mim, sabe, está par tô me cobrando muito caro, sabe, eu sempre tenho esse receio, assim. E eu sou muito indeciso, uma vez e e aí, levando essa coisa da internet, né, pra fazer escolhas, assim, pra ajudar a encontrar um lugar, uma vez eu também estava em Paris, e eu tinha visto, assim, que tinha uma rua cheia de comércio, cheia de restaurante, assim, que era um um cara da internet que recomendava, e aí, eu fui nessa rua, e aí foi aquilo, bateu uma indecisão gigantesca, eu olhava em todas as lojas
<laughs> Hum. Ah, olha só. Aham. Aham. Certo. Hum. Certo. Hum, muitas opçõ <chuckles>